El el inglés, pues, en un país que no es de habla inglesa. Las personas que me lo enseñaron lógicamente no tenían el acento
Ujú. Mm, la jerga y todo eso, ¿no?
que puede tener un nativo ¡Exacto! Que tienen los nativos acá. Entonces, cuando tú llegas, tú crees que sabes hablar inglés, pero en los primeros momentos como que tú dices: "¿Pero de verdad yo sé?". Porque no entendía muchas cosas.
<chuckles> Claro. Ah, correcto. Porque a lo mejor nosotros aprendemos a hablar a lo mejor un idioma, pues, a lo mejor más gramatical, ¿no?
Esto mismo de Exacto, como como que Exacto. Como que la la parte como que más, digamos eh, más formal del idioma. Entonces, lo que son estas cosas populares, las palabras que de la juventud, qué sé yo, pues no las entendemos. Y realmente eso fue otra de las cosas fuertes que pasé cuando llegué, eh, fue hablar por teléfono. No es lo mismo cuando tú le estás viendo la cara a la persona y le estás viendo, eh, los movimientos, creo, de los labios Exactamente. Los ep las expresiones y los movimientos de los labios, y tú más o menos te puedes hacer a una idea de qué es lo que está pronunciando. Cuando estás al teléfono, que no le ves la cara a la persona, guau, difícil. Eso me fue muy difícil. Realmente, muy difícil.
Eh, ándale. Ajá. Mm. <giggles> Sí. Las expresiones. Todo. Sí, claro. Sí. Sí, por si se expresa. No, pues no. Exacto. Oye, ¿y cómo por ejemplo? P pues digo, p pues tú, de como como sea, ya comenzaste a a hablar el idioma diferente, pero ¿qué cambios qué retos asumiste con tu familia, por ejemplo, para que ellos se pudieran adaptar?